Não são merecedoras de de estarem com você. Porque, não estão celebrando a sua vitória.
Uhum.
Então Mas tudo bem, também. Vida que segue, busque estar com as águias.
Uhum. Uau, até arrepiei. <laughs> De verdade. Ma <laughs> ai. Mas, assim, como é que você acha porque, por exemplo, claro, a até depois de falar contigo, assim, depois de escutar isso, eu pensei de em muitos planos que eu tenho para esse novo ano. E assim, realmente pensando assim, como é, realmente eu quero colocar isso em prática. Mas o que que você acha que eu posso fazer para não me desmotivar, porque eu percebo, assim, ainda mais esse ano, se eu não tivesse me desmotivado, talvez tinham sido 5, 6 viagens? Tinham sido mais coisas até na minha vida pessoal, sabe?
<chuckles> É. É isso. Hã. Olha, que bacana. Ah, ótimo. Pra não se desmotivar? Hum. Não, mas Não, mas calma, também. Olha para o ano retrasado. Aliás, olha para o ano passado
Hum. Aham.
que você não teve nada disso.
Uhum.